うーん、自分と違う、自分と違うっていうか、まあ
はい。
なんだろな、なんていうんかな、ちょっとよそ行き。
はい。
よそ行きの時はウール着たりとかするんですよ。
あ、一応き着たら着てはいるんですね。ああ、はい。
たまにほんといちねんに 1年に1、2回みたいな感じなんですけども。あの、そのシーズン的には1、2回みたいな感じなんですけども、着る時もあるんですけども、でも
うんうんうんうん、はい。 はい。 はい。 それはよそ行きっていうのは、ああ、なんかちょっとフォーマルな感じに見せたいなっていう時に着るって感じですか？うーん。うーん。
肩凝っちゃうんですね、でも。 うーん、着るんですけども、でもやっぱり、あの、ダウンがいいなってなりますね。着てる時にも。
ああ。 や、重さって結構そういう、体実際のなんか重量て的な重さですか？なんか、それとも、なんか、ちょっとき 体の動きが制限されると、窮屈さ的な重さという意味ですかね、これ？
ああ。 なんか、どっちもかもしれないです。で、ウールのコートって、あの、脱いだら、あの、きょかさばるじゃないですか。
うーん。はい。 はい。 それがかさばる。ああ、なるほど、はいはい。携帯するのにちょっと難しいですよね。はい。たし
あの、手に持ったりとか。 あの、どこに置くのでも。うーん。なので、うーん、なんか、それもそれも嫌なんですよね。ガバッと置きたいっていうか、その、<chuckles> 身軽に置きたいっていうかコンパクトにまとめたいみたいなのがあって、うーん。
ああ、それは うーん。 はい、うん、あ、ん、じゃ、はい。うーん。なるほどなるほど。
なので、で、ね、どれが自分に合うかっていうので思ったならば、見つけれてないんですよ、ほんとは。もう、なんか、自分のなんか、ね、あの、着心地のいい服を選んでしまってて。
そうですね。 はい。 うーん。 はい。